ええ、で、お肉とか、ま、なんでしょう、もう、焼くとすごい脂が出るじゃないですか。
ええええ。
あれを見ると、これ、体ん中でどこ行ってんだってやっぱ思っちゃうわけで。
ええええ。
それ、外に体外に出てんのかなとか、なんか、すごい、うーん、不思議な感じがするんですけど、いかがですか？
うん。 うん、そうなんです。それがね、いいか悪いかって、かなり何年も経たないと分からないじゃないですか。
うん。 そうですよね、痩せました？実際のところ、それをすると。
そう。そう。 いや、カーニもやった時、痩せましたよ。
え、ほんとに？な、おやり方間違ってんじゃないかな、主人。
うん。 <laughs> ええ、いや <laughs>
ほんとにほんとに不思議。
たいっぱい食べてるとかじゃないですか？あの、大量に。
ぜんず うーん。大量にっていうか、ま、もう1日の量にしたら、どうなんだろう。もう、あれでは普通なのかな、よくわかんないですけど。
ええ。 うん。
うーん、そんないっぱい食べてるうちに入るのはえないのかもよくわかんない。
うーん。
なんか、おほんとに、なんか、ダイエットをしたくて、でも、かわいそう。よくほら、空気吸っても太るって言うじゃないですか。
ええ。 ええええ。
まさしく、うちの主人はそういうタイプなんですよ。